É mesmo? Não não ficava igual o dela.
É. En Não ficava igual o dela. O dela era o o original e eu lembro, por exemplo, que a minha mãe chegava a fazer, minha tia chegava a fazer, só que impressionantemente, cada uma fazia de uma forma.
Aham. Hum, não Não chegava no ponto que ela chegava. Mas, é engraçado como vó tem essa essa coisa, né, de de re eh, de ter um umas receitas, alguns algumas alguns pratos que só ela consegue fazer, né. Todo mundo tenta e não consegue chegar no no ponto certo.
Não. Uhum. Pois é, né, como é que pode isso? Como é que pode? E e, assim, era muito bom, era muito bom. Eu lembro, também, que durante a a preparação, eu gostava muito de de pegar aquele aquela sobra, né, da massa, depois que fazia. Eu eu gostava da
Uhum. Ah, da massa. Ainda crua, aquela massa que fica na panela, assim, na na na mexida no no
Ainda crua. Ainda crua. E eu lembro que ela era a única que fazia o seguinte, como eu te falei, né, minha mãe e minha tia também faziam. Mas, como a minha avó, ela sabia que eu gostava, ela deixava uma quantidade bem considerável de de massa, né.
Certo. Hã. Sim. Ai, que gostoso. Vó sendo vó, né. Isso aí é é sensacional.
Por Vó sendo vó. As outras A a minha tia e minha mãe, elas meio que dava uma raspada boa, né, pra aproveitar o a massa, mas a minha avó, eu lembro que deixava uma quantidade bem considerável. Mas aí hã.
<chuckles> Deixava pra você. E me diga hã. Não, eu ia te perguntar, você faz essa receita hoje também?

Eh, e você foi aprender direto na fonte, direto com a tua vó mesmo, como é que você aprendeu essa receita?
Olha, não, eu não fiz diretamente com ela não. Como a minha mãe ela tinha um papelzinho também da receita, e está lá até hoje na casa dela, eu peguei esse papelzinho, né, eu queria, eu eu, de verdade, eu queria ter a lembrança do primeiro dia. Eu fiz isso, porque não tenho.
Aham. Certo. Uhum.
Não não está viva, né, a primeira experiência que eu tive fazendo esse esse bolo, mas eu não lembro agora se contou com a ajuda da minha mãe, por exemplo, isso não está na minha na minha memória não. Mas g mas eu sei que foi, a primeira experiência foi boa.
Hã. Pena. E se vo se se deu certo. Hã. Olha. Uhum. Ah, já já saiu já saiu gostoso, então, o bolo. Ah, mara e você. Uhum.
Deu certo. Saiu gostoso, saiu gostoso. Não saiu igual o da minha avó, mas saiu gostoso. E depois de muito tempo eu acho que eu entendi o porquê que não que não saiu igual também, sabia?
Ah, maravi Ah, é? Me conta o segredinho. Tem um segredo.
É, por É, tem um segredo, eu acho que todo detalhe nessa preparação, ele é importante.
Hum. Oh, hum, ah, me conta.
E depois de muito tempo eu percebi que a que a minha avó, ela usava uma forma bem plana.
Aham. Ah, é o forno.
Era um era uma uma forma em que a massa ela se espalhava bem pela forma, entendeu? Não era uma forma alta nem redonda, ela era plana, assim, e eu acho que isso fazia muita diferença no resultado.
Certo. Uhum. Ah, perfeito. Ah, com certeza, na hora de assar, né, provavelmente aquilo passava de uma maneira mais homogênea, mais, eh todo todo, né, toda a massa.
Isso. Uhum, exatamente, entendeu? Eu s eu só fui perceber isso recentemente, na verdade, porque todas as vezes que eu eu fiz o meu, a forma que eu usei era uma redonda e alta.
Ah, interessante. Aham.